あのね、もう、まあ、ここだけの話なんですけど、あの、ま、だいたい電話って言っても、あの、マイクロソフトの Teams で入ってくるんですね。で、それで、だから、誰から掛かってきてるかっていうのは確実にわかるので、あの、あんまりにもおんなじ人が何回も電話してくる時っていうか、連絡してくる時は、もう私、たまに無視してるんですよ。
うん。 ええ。 ふーん。 ええええ。 うんうん。 ああ。そうですよね。なんかそういう風な無視というか、出ないのも一つの手かなとは思うんですよね。
そう。 うん。 はい。 いいですかね？出なくてね、これ。
うーん、いや、出なくても、あの、なんだろう、ほんとに大事な用件だったならば、なんかそれこそ、なんだ、誰かを通じて、ちょっと中継地点で挟んで電話が取れないんで、なんか焦ってますよ、みたいなね、ことを言われたりとかもされると思うんですよ。うん、あれでその、ダイレクトに来ないっていうことは、まあ、あの、ダイレクトに来るあん、来るのはちょっとあれなんですけども、その何回も何回も来るっていうので、うん、あれだったら、ちょっとなんだろう、出なくてもいいかな。いいかな案件かもしれないですよね、もしかしたら。
うーん。 はい。 あ。 あ。 はい。 うーん。確かに。なん はい。 はい。 うん。 <chuckles> いいですかね。いや、いいかな案件ですか、これは。で、ま、さすがに上司からの連絡は、ま、やっぱり。で、上司もいちいち今いいかな、みたいなことはやってこないので。
うーん、だったらうーん。 うんうんうん。 ええ。
ま、ちょっとなんか、なんだよって思いながら、やっぱり上司からの連絡の時は必ず出るんですけど。
うーん。あ、そうですよね、なんか、やっぱり上司からはやっぱり、ね、ででで出ないとちょっとまずいですよね、なんとか言われそうで、はい。うーん。
うん。 出た方がいいですよね、やっぱりね。 そうですね。そうなんですよね。で、ただね、彼はね、あの、まあ、だいたい5時過ぎてからは、あむあの、連絡しないでおきましょうみたいなルールっていうか、暗黙の了解みたいなんがあるんですよ。
うーん。はい。へえ。うんうん。
ん、で、だけど、4:55とかに、急に連絡してきたりとか。
ええええ。
で、嫌じゃないですか、上司から電話掛かってきたら、しかもよじごじゅうごふん、ね。
うんうん。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
何を頼まれるんだろうみたいな。
うーん、うんうんうんうん。え、それは、あれですか？あの
うん。 でもそれやる。
なんだろう、頼まれごとをされたりとかもやっぱりするんですか？あとよじ4:45ぐらいに。
はい。 すとう。